Oh pernah tapi enggak sampai disembunyiin gitu karena cuman nengu di mulut aja baru gitu, seperti itu, "Nanti aku buang ya!" gitu nih nih nih. Itu kan karena, eee, berantakannya anak-anak ini, penuh dengan kreativitas Kak gitu, jadi sayang juga kalau kita apa ganggu gitu kayak anakku yang perta eee, dua-duanya nih, dia suka menggambar menggambar di kertas gitu jadi, berantakannya tuh berantakan kertas. Heeh, terus apa namanya dibungun bentuk digunting-gunting jadi orang di iniin gitu. Ya bagus tapi berantakan gimana nih gitu jadi, selalu, "Ini diberesin dulu!" lebih baik, "Ya udah beresin dulu sayang enggak? Masih dipakai enggak?" gitu, heeh, mmm, jadi ya itu tadi berantakannya masa dibuang sih masa diancam dibuang, ini bagus loh gitu ada pikiran begitu, mhm.
Oh. Oh. Ah. Heeh. Wah. Berantakannya kertasnya di mana-mana gitu ya? Mmm. Iya. <chuckles> Iya. Iya. Iya, bener kenang-kenangan juga nggak sih? Kan masa tumbuh kembang nih Kak, iya nggak Kak? Mmm.
Iya gitu tapi, eee, ya akhirnya lama-lama dibuang juga penuh itu <laughs> karena penuh sih. Anaknya sendiri yang kesadaran gitu ya, ah, penuh nih kamar ya udah buang gitu, nanti bikin lagi gitu jadi banyak tuh gambar-gambarnya dia bikin cerita apa gitu, tapi ya itu tadi e memang harus, rumah itu dikorbankan kebersiha kerapihannya ya, kalau kebersihan kan, eee, berhubungan dengan penyakit ya jadi memang kita harus bersih gitu, mhm.
<laughs> Eee. Eee. Kerapihannya. Ah iya. Bener sih ya menarik sih, eee, ngobrol sama Kakak nih nggak berasa. Tapi ini aku, eee, tapi, ini 1 pertanyaan yang kayak apa ya, mmm, penting nih buatku nih Kak, tips apa sih yang bisa Kakak bagikan, buat ngajarin anak tanggung jawab tanpa, perlu banyak apa ya, tenaga untuk, menerapkannya gitu?
Oke. Oke. Gimana tuh gimana?

Mhm.
Dan ini kayaknya enggak bikin stres anak-anaknya ya, Kak, ya? Maksudnya kadang anak anak-anak itu kan suka, mmm, kayak stresnya itu kayak, "Aduh, oh enggak, hmm, aku kayak gini sih? Kok Bunda gini sih," kayk nah, enggak pernah kejadian karena Kakak nerapin ini?
Eee, kalau mhm. Enggak. Karena mereka sampai sekarang, maher masih, eee, enggak terbebani kalau sama orang tua walaupun m m mamanya galak. Mereka justru nempel sama mamanya gitu. Karena memang tadi, karena tadi mereka tuh tahu, "Oh salah aku di sini nih, makanya aku dimarahin," gitu. Nah, dit karena di luar itu, oh ya kita main, kita bercanda, kita apa namanya, ngata-ngatain orang ya. Itu apalagi anak yang ke-2 ya. Gitu, itu, e mulutnya licin sekali, gitu, gitu kadang-kadang heeh. Kayak, "Mami diet dong, udah gendut," gitu. Itu e ringan banget. <laughs> Jadi bebas begitu, bebas. Tapi kalau urusan belajar ya udah, mereka akan fokus gitu karena, eee, mu galak gitu ya, apa istilahnya galaknya ya, pas belajar doang. Di luar itu ya aman gitu.
Oh. Ah iya. <laughs> Iya. Oh gitu. Oh astaga. <laughs> Ah keren nih. Oh. Heeh. Oh, mantap sih ini, keren banget sih gaya ini, gaya parenting-nya Kakak sama istri nih. E apa ya, maksudnya jarang aku dengar, tapi ternyata berhasil ya. Kayak kan dari dari tadi Kakak cerita itu kan kayak santai aja, mengalir aja, enggak terlalu banyak aturan gitu. Tapi sekali aturan ya memang ada alasannya gitu dan ada reward yang lumayan lah ya, gitu.
Heeh. Heeh. Iya. Karena, eee, yang, paling penting tuh untuk ngajarin anak tanggung jawab adalah aturannya harus pasti gitu. Harus lurus dulu. Enggak boleh misalnya dilarang mamanya, lari ke bapaknya dikasih gitu. Enggak boleh gitu. Atau dilarang bapaknya iya, harus konsisten kan yang susah itu gitu. Aturannya dikit aja, yang penting konsisten gitu. Aku mikirnya kayak gitu. Daripada kebanyakan aturan, anaknya bingung, orang tuanya bingung, akhirnya enggak konsisten, eee, akhirnya enggak ada yang berjalan mhm, gimana?
Jelas. Oh oke. Oh berarti harus konsisten ya? Benar sih. <chuckles> Iya lagi, benar lagi. Iya sih, tapi pernah enggak sih Kakak berdua nih sama istri, itu kayak berdebat gitu loh, Kak? Kayak istri tuh, "Jangan gitu lah, maunya tuh gini aja," tapi Kakak enggak setuju gitu. Ada enggak momen itu?
Ah, kalau kebetulan untuk urusan anak sih enggak ya, Kak, ya. Karena kan memang, eee, kita tuh udah paling, eee, sederhana banget ya aturan-aturan yang diterapkan gitu. Jadi enggak terlalu, eee, apa namanya, enggak enggak terlalu me mengekang gitu. Kita juga, "Ah males ah, biarin aja deh anak," gitu. <laughs> Ya, udah lari-lari sana lah, inilah, ini suka-suka gitu. Jadi ya udah, pokoknya sampai datangan detik ini tuh, ah, kayak gini nih malem-malem nih, wah rumah udah kayak, ep kapal pecah udah gitu. Udah waduh, ya besok baru diberesin gitu. Jadi mereka sebelum bangun tidur, "Ayo beresin dulu, mau disapu nih," gitu. Ah, baru mereka, eee, rapih-rapihin gitu
Wah. Ah, tidak terlalu bertolak belakang ya. Ah. Iya. Kapal pecah dan biarin aja. Ah. Ah.